E, hoje em dia também, tem bastante receita fit, né. Que que as pessoas querem também agora fazer tudo não ter caloria ou ter muita muita proteína pra conta de academia. Questão do corpo, né. Eh, o que que você acha também dessas receitas fitness, você já provou alguma, você gosta, ou prefere a comida mesmo do dia a dia normal?
Olhe É, tem. É. Uhum. É, hum Hum. Ai olha. Eu sou muito à moda antiga. Eu gosto de comida, comida de verdade mesmo. Essas comida fit, eu não tenho eu não não acho que tem gosto de nada. Então, assim, eu eu acho que você comer, você precisa ter prazer pra comer. Um né?
Sim, eu concordo.
E, tanto que quando você faz ali uma receita, você come primeiro com os olhos, né. Você olha aquilo, tá bonito. Aí, você vê essas comidas fit elas são tão, assim, raquíticas, assim, tão pálidas. Não tem um sabe um eu não sei, não me atrai. Eu acho que a pessoa come, porque ela é só pra nutrir o corpo dela mesmo. Não porque ela come por prazer, é diferente, né.
Sim. Aham. Pois é. Sim, que é só bater ali a meta calórica, né. E aí, mostra um bi brigadeiro fit que fala que é o mesmo gosto do-do brigadeiro normal. E você vê ali que não vai ser, não tem como, né.
É. É. Não é nem de cacau, né. "Um tal de alfarroba" parece que é um, outro tipo de de coisa que parece o cacau. Mas enfim, existem, não vou dizer que não existem receitas saudáveis que eu acho gostoso. Por exemplo, o sorvete de banana. Eu adoro fazer, quando a banana tá bem madurinha, assim, eu eu pico ela, coloco ela em as rodelinhas numa num saquinho e congelo. Aí depois eu bato ela congelada, e coloco ali um pouco de cacau ou coloco ali um pouco de fru de morango mesmo sabe, a mo o morango a fruta vira, um sorvete delicioso. Porque é saudável. É.
<laughs> Hum. Uhum. Sim. Nossa interessante. É saudável, né, e gostoso.
Não é fit. Pode não ser fit, né. Porque não tem, só uma banana. Mas é saudável. É.
<laughs> E não tem e não tem whey, né, que tudo eles colocam whey também dentro da receita.
Coloca whey, é. Exato, então assim, eh, eu sou muito dessa de de comida raiz mesmo sabe. Co comer comida, que a gente, cresceu comendo mesmo não mesmo que elas estejam "gourmetizadas" hoje em dia. Que são por exemplo. Um brigadeiro gourmet é uma delícia. Mas, ainda é um brigadeiro, né, não é uma coisa inventada, né, o chocolate é chocolate, enfim, o leite condensado é leite condensado, né, eu gosto disso, é.
Sim. Uhum, sim. É verdade. Sim, é verdade, né. Eles só assim colocaram um um frufru pra ficar mais caro, mas, continua muito gostoso, né.
Exato, exato. É.
Então olha, muito obrigada por compartilhar um pouco comigo, de como a a receita mudou, né, na sua visão da sua família. Eu gostei muito da nossa conversa, e até a próxima.